ไม่ค่อยมีความกังวลด้านนี้เท่าไรอะค่ะ เพราะว่าอาจจะ เรามีประสบการณ์ที่ดีมาตลอดก็ได้ค่ะ เพราะว่าเราจ่ายเงินผ่านบัตรก็ไม่ค่อยติดปัญหาอะไร อย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถตัดได้ผ่านไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ส่วนเรื่องอาหารน่ะค่ะเราก็คิดว่าที่ ร้านที่เราซื้ออะค่ะ ก็น่าจะทำได้ดี กว่าที่เราทำเองอยู่แล้ว
อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ เออเนาะ ก็ใช่เนาะ <chuckles> ก็เห็นด้วยเนาะ <laughs> เพราะคน เอ่อ คนทำอาหารไม่เป็นเหมือนกันก็จะเห็นด้วยเรื่องนี้ค่ะ <giggles> ค่ะ อือฮึ แล้วมี แล้วมีการสั่งอาหารในเทศ ในโอกาสพิเศษบ้างไหมอะคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าเรา <laughs> ก็เลยไม่ค่อยได้กังวลประมาณนี้ อือ <laughs> ใช่ค่ะ เราก็รู้สึกว่า มันต้องดีกว่าเราทำเองอยู่แล้วแหละ <chuckles> อุ๊ย บ่อยเลยค่ะ คือด้วยความที่อยู่ต่างประเทศ ใช่ไหมคะ ก็เลยทำอะไรได้ไม่มากสำหรับวันสำคัญ ๆ ของครอบครัวอะค่ะ อย่างวันเกิด หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องพึ่งทางบริการ อะไรแบบนี้แหละค่ะ ก็คือถ้าเกิดเป็นวันเกิดเนี่ยก็จะพยายามสั่งเค้ก สั่งขนม สั่งอาหารไปให้กับญาติ ๆ ที่บ้าน รวมถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ อะไรเงี้ยค่ะ พี่น้อง อืม เฮ้ย ขอบคุณค่ะ เหมือนมันก็เป็นทางเดียวที่เราจะทำได้ อะไรนะคะ?
อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ น่ารักจังเลยค่ะ อุ๊ย แล้วยังไง? แล้วเขาเอาฟีดแบ็กกลับมาให้ไหม <chuckles> มีฟีดแบ็กกลับมาให้ไหมคะ? อ่า เจ้านี้ส่งมาอร่อยจังเลย คนส่งน่ารัก อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ บางทีเขาก็งงเหมือนกันค่ะ แล้วเขาก็จะถามแม่ว่าแบบว่า ลูกสาวอยู่ต่างประเทศเหรอ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles>
อ๋อ เออ เขาก็ ค่ะ เขาก็ดูแบบใส่ใจเหมือนกันเนาะ พอ มันมีการแบบคุยกับคุณแม่อะไรด้วยอะค่ะ
มี ขา มัน ใช่ เพราะว่า แต่เอาจริงนะคะ คนส่งอาหารอะค่ะที่ไทยอะ น่ารักกว่าที่ ที่ต่าง ที่นี่อีกค่ะ ที่ที่เราอยู่ เพราะว่าบางทีอะค่ะเขาจะชอบส่งข้อความมาบอกว่า อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ กำลังจะไปแล้วนะคะ ซึ่งมันได้ความรู้สึกถึงแบบ ความใส่ใจที่แบบน่ารักมาก ๆ ค่ะ อืม แต่ที่ ถ้าเป็นที่ เขาก็จะไม่ค่อยส่งข้อความอะไรมา เขาก็แค่อะถึงแล้วนะลงมา อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อืม ค่ะ อ๋อ มัน อือ ค่ะ อ๋อ มันก็เป็นความแตกต่างแบบนี้เหมือนกันเนาะ เออ เหมือนตัวเอง ทาง ทาง ทางนี้จะเข้าใจว่า เพราะมันเป็นบริษัทขนส่งอะ ส่งอาหารพวกนี้เนาะ มันก็จะน่าจะบริการคล้าย ๆ กัน ไรเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ อือ ค่ะ แต่อาจจะเป็นเพราะว่านิสัยคนไทยอาจจะน่ารักด้วยล่ะคะ คนไทยแบบว่า อืม ใส่ใจกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ใช่ อืม ใส่ใจ ใส่ใจ เออ ใช่ ใส่ใจ แล้วปกติแล้ว ถ้าเกิดว่าสั่งอาหารจะแบบสั่งถี่แค่ไหนเหรอคะ โดยปกติทั่วไป?